Mhmm, no, perché conoscevo abbastanza bene le persone da sapere se mangiavano carne, pesce o nessuno dei 2, però mi è capitato che, ovviamente, e rovesciassi un calice di vino rosso sul tavolo.
Okay. Oh <chuckles>
E quindi questo è ehm un atto di distrazione che però purtroppo può portare per fortuna ho sporcato il maglione di mio marito, non quello di un ospite, quindi vabbè dai, va bene lo stesso.
<chuckles> Vabbè poco grave. <chuckles> Sicuramente. <chuckles> Guarda
Poco grave, meglio che sporcare un ospite direi, no, secondo me. Però no, non hai mai sbagliato menù finora, finora.
Ah, va beh, l'importante è questo allora, comunque è rimasto in famiglia lo sbaglio.
Esatto. Si, si.
Ti ringrazio perché è stata una conversazione molto interessante e molto divertente.
Grazie, grazie a te per queste belle domande, che mi han permesso un po' di raccontare insomma un po' di anetto aneddoti simpatici. Ciao a prestissimo.
Ciao,